Eee, enak sih, cuman kayak, apa ya, otentiknya tuh ilang gitu, Kak, yang ja bolu-bolu jadul gitu kan, kalo butter-butter tuh, lebih ke kayak kue-kue kekinian ya, Kak, yang sekarang, gitu kan. Ya, paling itu cuman coba-coba aja sih, Kak, gitu. Kalo untuk ukuran kayak orang tua aku, pastinya lebih sukanya yang bias as biasa aja, enggak terlalu strong gitu Kak, eee, rasanya, gitu. Paling kalo misalnya yang enggak, eee, ini banget aku tambahin toping Kak, yang tadinya cuman biasa aja gitu kan, eee, polos gitu paling aku tambahin keju, aku balutin mentega, tambahin keju, aku atau aku tambahin, eee, coklat batang atau s eee, meses gitu, Kak mhm.
Mhm. Oke. Mhm. Heeh. Coklat, gitu-gitu ya, wah, e ini ya, apa, eee, mengikuti zaman now ya, zaman sekarang, ya.
<laughs> Iya, karena kan, aku udah punya anak ya jadi, eee, mereka pasti pengen kue yang lucu-lucu gitu kan, ya udah aku tambahin toping biasanya aku pake whipped cream gitu kadang-kadang kan. Terus, aku tambahin keju, itu biasanya lebih kayak dilirik gitu kan, sama anak-anak, gitu, Kak.
<laughs> Mhm. Oke, oke. Jadi lebih menarik, ya. Eh, tapi kalo resep ini, akan kamu teruskan enggak sih ke anak-anak kamu?
Iya, lebih mene Oh, iya dong. <chuckles> Kebetulan, anak aku kan perempuan dua duanya ya, Kak, dan kadang kalo misalnya aku lagi bikin kue di mereka juga suka ikut nimbrung liatin atau eee, "bunda aku mau nyobain ini, nyobain ini," aku enggak pernah heeh, aku enggak pernah larang karena, kalo misalnya aku larang nanti, eee, merekanya jadi enggak ada rasa penasaran, gitu, Kak, pasti aku jelasin mhm.
Tetep, ya. Heeh. <laughs> Oke. Jadi, tetep diteruskan, ya. Wah, ini keren banget sih cerita resep warisan keluarga kamu ini ya, kamu teruskan akan kamu teruskan, ya. Oke, makasih banget tuh udah cerita, semoga lancar-lancar gitu ya dan bisa diteruskan nih resepnya ke anak cucu dan seterusnya, ya!
<chuckles> Iya iya, pasti, Kak. Oke.

Iya. Kalau kolang-kaling sih dia itu kan kolang-kaling itu Kak, eee, kalau mama aku bikinnya tuh lumayan Kak, berhari-hari. Karena prosesnya tuh biar awet, eee, nggak bisa sekali masak langsung jadi Kak. Jadi awalnya tuh, itu si kolang-kalinya tuh di la ditaburin dulu sama tepung sagu, biar si licin-licinnya tuh ilang ya. Biar keset gitu Kak.
Oke. Oke. Mhm. Mhm. Oh iya, biasa suka licin ya. Oh pakai sagu, oke. Nih resep ini nih resep keluarga nih ya. <laughs> Rahasia dapur gitu ya. <chuckles> Terus terus terus?
Heeh, itu kan. Mhm. Iya iya, betul. <laughs> Nah udah nah udah gitu direbus lah pake gula sama pandan gitu kan. Nah abis itu ditambahin tuh biasanya mama aku tuh pake pewarnanya tuh dari sirup, eee, apa, sirup stroberi atau sirup cocopandan gitu Kak. Kadang tambahin Fanta juga gitu biar warnanya merah gitu. Dan itu tuh pewarnaanya tuh nggak dit ditimpanya tuh nggak sekali Kak. Jadi seharian itu pake e pewarna tadi ya, terus, eee, apa namanya, pake gula gitu kan. Didiemin dulu tuh seharian, gitu kan. Nah besoknya ditimpa lagi sampai warnanya itu jadi cantik merah gitu, nggak nggak nggak pucat.
Mhm. Oke. Mhm. Hmm. Oke. Terus-terusan berarti ya? Nggak cuman sekali ya?
Iya gitu dan itu seger banget sih Kak. Jadi merahnya tuh bukan dari esen, dari apa ya, warna bubuk gitu, tapi dari, eee, sirup Kak, sirup cocopandan, mmm.
Mhm. Dari sirup ya? Mel lebih ke arah sirupnya tadi ya, merahnya itu yang di
Iya. Jadi ada wangi-wanginya gitu Kak. Mhm.
Oke oke. Oh nih keren banget sih nih, cara buat kayak gini aku penasaran banget sih. <laughs> Eh, terus, kok misalnya bolu susunya buatnya kapan dong? Kalau tadi kan kamu bilang si kolang-kalingnya kan dibuat itu kan, eee, apa, e berulangkali ya, maksudnya prosesnya nggak instan ya, gitu ya. Sampai mungkin menunggu hari nih ya kalau misal tadi aku denger ceritanya kayaknya, apa, nggak cuma sehari ya buatnya ya?
<chuckles> Itu Kak, mhm. Iya, itu

Iya, ada, Kak. Itu, eee, resepnya itu, eee, masakannya itu namanya manisan kolang-kaling, sama bolu susu, hmm, bolu susu jadul. <chuckles>
Wah, oke. Wah, bolu susu enak. Aku penasaran, ini di apa tadi, kolang-kaling itu, kan, buah berarti, kan?
Manisan kolang-kaling, iya, Kak.
Manisan kolang-kaling, tuh, manis kolang-kaling itu buah yang ini, kan, bentuknya transparan itu, kan?
Iya, yang biasa dipakai untuk kolak, gitu, Kak, kalau bulan puasa, hmm.
Heeh heeh. Nah, wah, ini enak banget, sih. Aku jadi kepikiran si kolang-kaling yang manisan, kemudian tadi juga ada, apa, bolu, bolu jadul, bolu susu jadul. Oh, misal satu satu dulu, ya, ini kayaknya enak banget, nih. <laughs> Nah, kalau tadi, untuk manisan kolang-kaling, gitu, kan, sebenarnya ada cerita enggak, sih, maksudnya di balik, eee, manisan kolang-kalingnya ini dulu, nih?
Bolu susu, iya, bo jadul, heeh. <chuckles> Oke oke, iya, siap. <chuckles> Hmm.
Atau, mungkin kayak tadi, misalnya, apakah ini mungkin beneran turun-temurun, yang sampai, eee ,berlintas generasi, gitu, kan? Atau, ini mungkin baru dicipta diciptakan baru, mungkin dari ibu kamu, atau mungkin dari levelnya enggak terlalu jauh, yang sampai kita bilang dari leluhurlah, ya. <laughs> Gimana?
Hmm. <chuckles> Iya. Ini dari nenek aku, sih, Kak. Nenek aku, heeh, mamanya mama, gitu, kan. Terus, karena mama aku suka masak, gitu, ya, mungkin dari dulunya, eee, suka masak bareng, gitu, sama nenek aku dari zaman remajanya, jadi, eee, bisa, tuh. Nah, sekarang itu juga jadi resep andalan, tuh, Kak, si manisan kolang-kaling ini, kalau misalnya, eee, kita lagi mau nyambut lebaran atau Idulfitri, itu s pasti selalu ada, gitu, Kak.
Oh, dari nenek, oke. Heeh. Oke. Jadi tradisi, ya.